Olá, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Ah, comigo também. Eh, qual dica você daria pra quem vai viajar pela 1ª vez?
Boa. Ai, boa. Olha Primeira coisa, confere a data do embarque, porque de vez em quando sabe quando é que eles: "Ah, 2h", e aí a gente confunde o dia. É sempre assim. E e e assim, não levar muita coisa, sabe. Eu acho que quando é a 1ª vez, a gente tá tão ansioso, que a gente quer levar tudo, né. "Ah, e se chover. Ah, e se fica sol. Ah, e se der praia. Ah, e se eu q resolver me enfiar no meio do mato", sei lá, a gente inventa muita coisa, e no final não consegue fazer tudo, né. <laughs> Você tem alguma dica?
Hum. Sei. Aham. Sim, sim. Uhum. Sim. Sim. Aham. É, eu acho que eu sou um pouco parecido com você, assim. Eu tenho, eu acho, que é uma opinião parecida, eu acho que a pré-viagem, acho que pode ser às vezes uma coisa a coisa mais importante, assim, você já tá com tudo organizado, saber pra onde você vai, qual vai ser o clima exatamente, pra você não levar mais do que você precisa, né. E também saber pra onde você tem que ir no aeroporto, chegar com antecedência. Eu acho que isso daí é o mais importante, assim. Porque depois ficar correndo no aeroporto pra não perder o voo é horrível. <laughs> Já passei por isso. <laughs>
Hã? Com certeza. Aham. Aham. Sim. É. Aham, é verdade. Ai, eu já passei tantas vezes menino, que eu fiquei olha, eu eu eu sou aquela que fala: "Não, a próxima vez, eu vou chegar mais cedo", e não consegue, sabe.
Uhum. Sim, sim. Não, eu sou o contrário, assim, eu acho que eu eu: "Não, eu vou chegar cedo", e aí eu acabo chegando muito cedo, e eu fico lá esperando. Aí dessa última vez que eu viajei, eu tinha ido pra Paris e e eu fui pra ficar um dia só, eu fui pra assistir um con um show, aí eu fiquei eu eu cheguei no dia do show, assisti, dormi, acordei no dia seguinte pra voltar para o pra Portugal, que é onde eu moro. E, eu pensei: "Ah não, e eu vou chegar, eh, eu vou chegar sem sem precisar esperar muito tempo para o meu voo". Aí eu perdi o trem, ainda de perder o trem, já fiquei desesperado, achando que eu ia perder tudo. Aí quando eu cheguei no no aeroporto, eu saí correndo. Eu olho, assim, na no no na televisão, voo pra pra Portugal: última chamada, aí eu saio correndo, e corre, corre, corre. Mas aí eu consegui pegar. <laughs>
Ai. Ah. Hã. Aham. E foi embora. Hã. Aham. Ai, menino. Sim. Ai. Aham. Ah! Ai que bom, mas você sabe que assim, eu eu eu tenho uma história que não deu certo. Eu estava com 3 amigas na época eu morava em Manaus, lá no Brasil, e a gente estava em São Paulo.
Hum. Ah, é. Uhum. Sim.
Tava eu e 3 amigas, e 2 delas, era a 1ª vez que elas iam pra São Paulo. Então elas estavam super: "Ai, que legal, vamos tirar foto de tudo e nã-nã-nã", bem bem empolgadas, né. E aí, eh, fizemos uma amiga em São Paulo, e ela falou: "Ah, eu moro perto do aeroporto. Vamos fazer assim, vamos vamos eu eu pego meu carro, a gente vai pra um bar ali perto de casa. Quando der o horário de vocês, eu deixo vocês no aeroporto". A gente: "Não, beleza". Tá, menino não era Guarulhos. <laughs> Você sabe eu que é né, gigante aquele aeroporto. E aí aí a gente falou: "Não, beleza", porque a gente tinha umas 4 horas ainda, de antes de querer do horário ideal de chegar no aeroporto, né.
Aham. Sim. Uhum. Sim. Qual, Congonhas? Ah, sim. <laughs> Sim. Aham. Uhum.
Fomos para o bar, tomamos um negocinho, e tal, nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Aí ela fala aí, alguém olhou o horário, e falou: "Gente, a gente tem 15 minutos pra chegar no aeroporto, porque vai começar o embarque. Saímos correndo, quando chegamos, o já tinha começado o embarque, já estava nesse última chamada, e tal. Passa a 1ª menina, a 2ª menina, que nunca tinha ido pra São Paulo, na hora que ela vai ler o QR Code no celular, o celular acaba a bateria.
<gasps> Sim. Aham. Sim. <gasps> E já era, porque aí não dá pra ir depois pedir não dá tempo, né.
E Não dá tempo exato. Aí o que aconteceu, a 2ª entrou em desespero, quis tentar ajudar, saiu correndo, eu falei: "Gente, não consigo deixar 2 perdida que nunca vieram pra São Paulo. Fiquei para trás dessa história, só 1 viajou, e a gente teve que pagar, remarcar voo, me pela loucura. Então chegue chegue a tempo.
Aham. Sim. Meu Deus, mas eles conseguiram ir embora no mesmo dia, ou teve que pegar um voo para para o dia seguinte?
Teve que pe teve que pegar o voo para o dia seguinte. Aí a gente foi pra casa dessa amiga, que a gente tinha acabado de fazer. <laughs>
Aham. <chuckles> É, ela foi meio que uma cúmplice, né? Pra vocês perderem o voo, então. <laughs>
Exato. Exato, foi ela que convidou a gente para o bar, a gente nem iria. <laughs>
Vi. <chuckles> E você, quando você viaja, você gosta de fazer um roteiro, ou você vai deixar a vida me levar? Você vai espon você é mais espontânea, assim, com a viagem, você gosta de ter tudo certinho? Pra onde você vai.
Mas é. Hã. Então eu gosto de planejar a viagem. Eu acho que eu me divirto mais planejando do que viajando de fato. Mas eu gosto de ter assim
Uhum. Aham.
a ideia. Ah, eu quero ir nesse dia, eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, não deu, não tem problema. A gente tenta encaixar, tá tudo bem. Ah, surgiu um negócio mais legal, tá tudo bem também. Eu não fico muito presa, sabe?
Sim. Uhum. Sim. Uhum.
E você?
Ah, é que assim, a maioria das vezes que eu viajei, é, tipo, pra fora assim ou que eu tive uma viagem que que precisaria de mais planejamento, assim, eu acho que viagens internacionais, eu acho que elas pe elas pedem mais isso, né? Eh, eu acabei indo sozinho, eu viajei sozinho, então era um pouco de ah, eu eu quero fazer isso hoje, mas ah, eu vou vendo o que que aparece, assim. Então, tipo assim, se eh, ah, eu quero ir hoje, sei lá, vamos pegar Paris, que foi uma uma última viagem. Quero ir hoje no Louvre. Só que aí é isso, assim, você fica muito tempo lá, então às vezes você fica pensando: "Ah, será que dá tempo de eu fazer outra coisa?" Aí você chega no aí eu volto para o hotel, aí eu vou pensar, tá amanhã talvez eu tente tente fazer isso. Mas geralmente, eu acho que eu vou mais, eh, eu eu me é, acho que eu sou um pouco mais espontâneo, mas quando eu, tipo, eu faço o meu plano, eu tento seguir ele assim, <chuckles> então eu sou um pouco dos 2 assim.
Aham. É, exigem mais, né? É, é verdade. Ah. Aham. Boa. Aham. É verdade. Tá. Espontâneo. E que aham. É, eu acho que isso vale mais quando a gente vai pra um lugar que a gente idealizou por muito tempo, né? Você fala nossa, eu sempre quis ir pra Paris, pra ir para o Louvre, pra ir pra não sei o quê nã-nã-nã, aí a gente tende a planejar melhor, né. Ou quando é que o show, como você falou que foi, né. Aí não tem muito como, né. Você tem que seguir aquele roteiro ali, né? <laughs>
Sim. Uhum. Sim. Uhum, sim. Aham, sim. É e até dessa última vez eu fui que eu fui pra Paris, eu já tinha conhecido bastante coisa da primeira vez que eu fui, eu fiquei uma semana, e agora eu tava nem com vontade assim de sair e Paris é muito caro, eu também eu só estava tipo assim não, eu quero chegar vou chegar, vou dormir um pouco na casa da minha amiga que tá me hospedando, vou dormir, vou ver o show, vou voltar dormir de novo e acordar e ir embora. <chuckles> Era isso que eu queria, sim.
Hã. É verda <laughs> Acabou. <laughs> Com foco, você foi dessa vez. <laughs> É, é, é bom. Então eu acho que tem esse aspecto também. Quando você vai pra um lugar que você já foi, acho que a gente tende a ser mais espontâneo, né? Porque os lugares muito turísticos, você fala "Ah, já vi, é isso, tá tudo bem, vamos fazer outra coisa, sei lá andar, vamos fazer qualquer outra coisa do que ver esses lugares muito lotados, né?"
Aham, sim. Uhum. Aham. Sim. Uhum, é, e eu não sei se você tem um pouco essa sensação de quando você viaja, porque, assim, a gente quer ir nos lugares que são mais turísticos, né. Que pelo menos assim a gente viu sempre nos filmes ou que são famosos. E e em torno é tudo muito caro, então eu fico sem pensan sempre que eu vou comprar alguma coisa pra comer, sempre fico pensando meu Deus, isso daqui deve tá tipo 4 vezes o preço. Eu sempre me sinto meio enganado assim, tipo como se eu fosse, ah, eu mais um turista, sabe tipo sendo enganado assim. Isso daí me dá um pouco de preguiça, às vezes de de viajar, assim, pra esses lugares que são muito famosos.
Hã. Aham. Sim. Sim. Aham, aham. Dão super! Famosos, é, eu eu também acho, eu eu ach enfim, a gente tira pelo Brasil, né, a gente sabe que turista tem um preço, né, quando vai consumir qualquer coisa, e local tem outro, né, eles identificam mais ou menos quem é gringo e quem é quem é brasileiro e faz um preço diferente, imagina nesses lugares que, basicamente, é gente do mundo inteiro a toda hora, né?
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Aham. Sim. E quando você viajou pela primeira vez, você teve algum desafio, assim, que você teve que resolver?
É. Ai, olha. Esse é um problema, na verdade, que eu enfrento todas as vezes que eu vou de viajar, mas eu não sabia da primeira vez, eh, eu tenho rinite
Hum. Aham.
eu não sei se você tem, ou conhece alguém que tem? Você tem? Então
Eu tenho. <laughs> São Paulo, inclusive, rinite quase todo dia lá, com a poluição e tudo.
Exa <laughs> Exa exatamente, triste história. Mas, a primeira vez que eu viajei de avião, eu não sabia que é en enfim, eu sabia da questão da pressão e do ouvido que tapava e tal, mas eu não sabia que quando você está numa crise de rinite dói mais, entendeu? <laughs>
Uhum. Uhum. Sim. Que que acontece? Não entendi. Ah, sim.
Dói mais. Voc então, assim, eu lembro que eu tive muito azar na minha primeira vez viajando e o avião pegou, além de muita turbulência, ele teve que arremeter
Hum, sim.
e aí, eu lembro assim de chorar, mas, involuntariamente, sabe quando a pressão está tão forte ali que você chora involuntariamente? E aí eu falando: "Gente, o que que está acontecendo, tá doendo muito minha cabeça, eu não consigo, eu não eu não sei por que que eu estou chorando" e tal. Aí que eu fui entender que é porque eu estava muito inflamada da rinite
Uhum. Sim. Aham. Uhum. Sim.
então, eh, ali a pressão não conseguiu compensar, então dava mais dor de cabeça. Aí eu aprendi que sempre que eu viajo eu preciso ter garantido que a minha rinite não tá atacada. <laughs>
Uhum. Sim, aham.
Já sofreu com isso?
Olha, com a rinite não, mas você contando essa história eu tam eu já tive uma experiência parecida, que eu a minha primeira viagem internacional, que foi pra pra Portugal, eh, eu fiz uma escala no Peru, e pra chegar no Peru você tem que passar pela Cordilheira dos Andes, e o avião ele vai tão alto, tão alto, que é uma pressão insuportável que você sente dentro da do avião, né, dentro da cabine. E e teve uma amiga minha, que estava junto, ela começou a também a chorar, assim, de dor de ouvido ela teve. E e eu já tinha viajado de avião antes, tipo dentro do Brasil, mas eu nunca tinha ido pra fora, e quando a gente passou na Cordilheira era isso, assim, era um era uma pressão muito forte que você sentia no no ouvido, e vo e aí eu percebi depois que era por causa da Cordilheira, porque a escala foi em Lima e Lima é à beira-mar, então quando ele passou a cordilheira, ele começou a descer, fez tipo tipo, a pressão inteira foi embora.
Hã? Uhum. Hum. É. Ai, ai. É horrível, né. Aham. Aham. É. Aham, aham.
E, depois, quando a gente foi de Lima para Lisboa também, de novo, assim. Ele sobe, sobe, sobe, sobe para passar a Cordilheira, e depois que passou a Cordilheira, ele desce, quando ele está no no mar, aí ele voa baixo, né, mais baixo, assim, então eu tive essa experiência e me <chuckles> me lembrou um pouco a sua história assim. <laughs>
Hã, aí melhora, aham. É. <laughs> Nossa, menino, mas, olha, eu lembro assim que que foi foi um negócio muito muito e aí, como teve que arremeter, né, na na minha história, eu falei: "Gente, isso não acaba, por favor", <laughs> mas dói mesmo, eu eu não imaginava que era tanto, né, a pressão poderia prejudicar tanto, assim, sabe, então é uma coisa que hoje eu presto muita atenção, assim, de ter um chiclete, né, que dizem que ajuda, mascar alguma coisa, não sei, você tem algum truque de boa, assim, pra ficar mais confortável ou mais tranquilo?
Aham. Sim. Aham. Uhum. Sim. Sim, que ajuda, né. Ah, então, ultimamente, das vezes que eu viajei, eu não cheguei a ter dor de de ouvido, essas coisas, às vezes dá uma en entope um pouco, né, por causa da pressão. Mas, é. O que me incomoda mais, eu acho que são os espaços assim do <chuckles> dos bancos, e a única solução pra mim é quando eu compro uma passagem e por sorte tá vazio <chuckles> os lugares do meu lado aí
De ouvido. É. Mas Ah, boa, boa.
é a única coisa assim que me <chuckles> que me ajuda, é é a sorte, <laughs> que de resto, assim, antes, quando eu era criança, eu enjoava muito quando eu viajava de carro, agora nem mais. Então eu acho que é só mais o conforto, assim, que aí eu acho que a única solução é pagando mais caro, mas eu não vou fazer isso. <laughs>
<laughs> Aham. Vai acostumando. É. Ai, isso aí a gente não está disposto sempre, né, isso aí a gente <laughs> mas você é muito alto?
Sim. <laughs> Não, eu sou muito baixo. <laughs>
Ah, tá, é. Não, é porque se você fosse muito alto, aí é pior, né? Assim, as pernas batendo na no banco da frente, é terrível.
Sim, é Aham. Sim, eu consigo esticar, pelo menos. Eu tenho 1,50 então. <laughs>
Boa, é. Não, é mais conf é, eu também sou baixinha, então pra gente é mais confortável, mas, mesmo assim, e eu acho que a inclinação do banco é a coisa que mais me irrita também.
Sim. Ai, sim.
Né, você fala: "Gente" você finge que inclina, você não inclina de verdade. <laughs> Ah!
Uhum. E aquela eu acho que, assim, o pior lugar pra você sentar é no meio, porque se você tá do lado do corredor, você tá sempre livre pra en entrar e sair. E sempre que eu vou sempre que eu posso escolher o assento, eu sempre pego o que é do corredor. Mas se você tá do lado da janela, você tem um lugar, assim, pra você encostar a sua cabeça e poder dormir melhor, que você não tem do dos outros, né, você não tem no meio isso. <laughs>
Aham. É. Aham. É verdade. Ai. E eu sou time janela, porque, normalmente eu durmo o voo inteiro. Não importa quão longo ele seja, eu durmo praticamente o voo inteiro, então eu sou muito time janela por conta disso.
Aham. Sim. Ah, eu não eu não durmo nada. Eu sou péssimo, assim, eu eu não consigo dormir nada, nada, nada.
Ai! É. É, então melhor é corredor mesmo pra ti. Hã.
Aham. <laughs> Sim.
Triste. <laughs> Ai, mas o importante é que a gente viaja, né? Não importa do perrengue ou não, a gente tá tá viajando. <laughs>
Sim. Aham. É igual uma amiga minha, assim, você pode reclamar o negócio inteiro, mas o primeiro pôr do sol que você vê, você fala: "Valeu a pena." <laughs>
É, você fala: "Gratidão", tudo. <laughs> Ai, muito bom. Adorei a nossa conversa.
<laughs> Sim. <laughs> Também gostei muito. <laughs> Até uma próxima.
Ai, obrigada. Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.